بالضبط كده، برافو عليكِ، اللي هو فعلًا مش زي القلي خالص، يعني حتى لو باحط زيت فأنا باحط قُليل أوي، بس عايزة أقول لِك إحنا اتعوّدنا خلاص ما بقيناش نعرف أصلًا يعني أنا وجوزي وبنتي ما بقيناش نعرف أصلًا ناكُل أي حاجة محمّرة اللي هي المقليّة أوي، بطنِنا بتوجعنا على طول بعد ما بناكُلها، بنحس إن إحنا تُقال، آآ ب بنتي أصلًا بتتعب لو أكلت حاجة محمّرة تقيلة والكلام ده كلّه، فبجد الجهاز ده تحفة يعني ساعدني كتير أصلًا في فكرة الأكل الصحّي وإن أنا مثلًا كنت جات عليَّ فترة كنت محتاجة أخِس بعد ما ولدت وكده، ف فهو ساعدني أوي في الموضوع ده بصراحة يعني.
اهم. كويس أوي بس برافو عليكِ إن أنتِ برضه إيه، حاولتِ تسهّلي على نَفْسِك، وفي نَفْس الوقت استخدمتيه اللي هو إيه، ما ركنتيهوش لأ، بالعكس أنتِ استخدمتيه في كلّ حاجة، أنتِ قُلتِ بقيتِ تستخدميه في كلّ حاجة، طَب أنتِ عندِك كده جهاز معيّن كنتِ مصممة عليه وجبتيه وحسّيتِ إن هو ما لوش لازمة؟ يعني بعد ما اتجوّزتِ وكده وجيتِ تجربيه حسّيتِ إنِّك مش بتستخدميه كتير، ولو هو مش موجود مش هيأثّر معاكِ أوي؟
إمم. إمم.

آه، بالضبط كده. يعني هو فعلًا ما كانش بيعمل لي أي حاجة غير إن هو بيسخّن لو أكل بايت أو ب أنا بابقى شايلة العيش مثلًا في الفريزر ومحتاجة إن أنا أسيّحه وأسخّنه. هو آه طبعًا بيطلّعه طازة وحلو وكل حاجة، بس يعني مش هادفع 3000، 4000 جنيه في جهاز بيعمل كده بس، فاهمة قصدي؟ فمش أوي يعني.
آه فهمتِك. أيوه بالضبط، فاهماكِ. كمان فكرة إن خلاص أنتِ قُلتِ إن أنتِ م لمّا جِبتِ الair fryer حسّيتِ إن هي خدت مكانه وبتعمل كل ده، فحسّيتِ إن هو خلاص ما بقاش ليه قيمة أوي يعني جنبها. طَب قولي لي أنتِ بيفرق معاكِ كده وأنتِ بتختاري أجهزة كهربائية الصيانة بتاعتها مثلًا تبقى متوفّرة أو حتّى الضمان بتاعها وكده والّا عادي ما بتركِّزيش في الحاجات دي أوي؟
بالضبط. لأ، بصراحة أنا أنا وجوزي أصلًا من الناس الفرّاكة أوي في الموضوع ده جدًا، يعني بن قبل ما نشتري أي حاجة لازم نتأكد الشركة دي كويسة والّا لأ، الصيانات بتاعتها كويسة، الضمان كام سنة و ونعمل بقى search باسم الماركة أصلًا نشوف الض يعني ال الteam بتاعها يعني بتاع الشركة كويس والّا لأ، الضمانات كويسة والّا لأ والكلام ده كُلّه. آآ فلأ إحنا من الن
إمم. برافو عليكم. آه فهمتِك. حسّيتِ الموضوع ده فعلًا بيفرق معاكم؟
جدًا، جدًا. لإن أنا في مرّة كده اشترينا حاجة، بغض النظر عن الماركة يعني والضمان ما كانش أحسن حاجة خالص. آآ فلما حصل مشكلة بسيطة جدًا كانت في الجهاز، جُم يعني قالوا لنا: "لأ، اد الجهاز الموتور كُلّه هيتغيّر." <tsk> "طَب يا جماعة الموتور شغّال وزي الفُل، إحنا ما بقالناش سَنة متجوّزين يعني." هي كانت غسالة الملابس. ف فقالوا لنا: "لأ، ما هو الجزء اللي باظ ده آآ بيتباع عندنا مع الموتور، فإحنا مش هينفع نطلّع لكم الجزء ده لوحده." فاللي هو نعم! <chuckles> أنتم بتهزّروا يا جماعة يعني أنتم هتدفعونا 6000 جنيه عشان نشتري موتور؟ طَب ما أنا كده أروح أجيب غسّالة جديدة أحسن يعني. ف إمم. فوقتها بصراحة كانت تجربة سيئة جدًا يعني آآ وساعتها اضطرينا بقى إن إحنا نفكِس خالص للشركة، ونفكِس للضمان وكل الكلام ده كُلّه، لإنّه بقى هم ساعتها قالوا لنا إيه "دي الموتور خارج الضمان، لإن طالما الموتور هو اللي هيتغيّر، فده خارج الضمان" فهم بصراحة كانوا بيستهبلوا يعني، بيستهبلوا جامد أوي. إمم.
إمم. إمم. آه. بالضبط أيوه. أيوه فهمتِك. أكيد طبعًا. معاكِ حق. طَب واتصرّفتوا فيها إزاي؟
بصراحة آآ عملنا search بقى عن شركة بت شركة صيانة عادية جدًا، اللي هي بتاعة الناس العادية يعني عُمّال صيانة عادي بيصلّحوا أي حاجة وكده، وجِبنا واحد فعلًا غيّرها لنا ب300 جنيه. <chuckles> اللي هو أنتِ متخيلة؟ من 6000 ل300 جنيه أنا ما ما هو ساعتها أصلًا الرجل قال لنا ده حساس حاجة كده حس يعني اسمه حساس بيعمل بس الفرق ما بين المَيّة الساقعة والمَيّة السُخنة، حاجة كده يعني. فكانت حاجة بسيطة جدًا.
<laughs> كويس. بالضبط آه. بس عرفتوا تتصرّفوا يعني برافو عليكم.
آه، آه، الحمد لله وقتها فعلًا عرفنا نتصرّف، وما يعني ما استسلمناش للي هم كانوا عايزين يعملوه يعني بصراحة.
إمم. معاكِ حق فعلًا. طَب أنتِ قُلتِ لي إن أنتِ بعد ما خلّفتِ وبقى عندِك يعني طفلة، آآ أنتِ بدأتِ إن أنتِ تجيبي جهاز معيّن، أنت جِبتِ الair fryer، فقولي لي بقى هي الأطفال مثلًا بتتطّلب أجهزة معيّنة كده تبقى موجودة في البيت وبتفرق معاهم فعلًا والّا عادي؟
إمم.